คือช่วงเนี้ยอะค่ะ เราต้องทำงานแบบติดต่อกันเยอะมาก ๆ ค่ะ แล้วก็ต้องแบบโฟกัสกับหน้าจอด้วย เลยบางทีอะอาจจะเกิดความรู้สึกแบบเหนื่อย แล้วก็ล้ามาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ยังรู้สึกแบบหมดไฟไม่อยากทำด้วยนะคะ แต่พอมันเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบอะค่ะ คือเราก็ต้องทำ แล้วก็แอบรู้สึกว่าบางทีก็แอบฝืนตัวเองเหมือนกัน จนพอมันเกิดบ่อย ๆ อะ เริ่มไม่มีความสุขอะค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีเงินมีรายได้อะค่ะ
อืม ครับ แล้วงานที่ทำอยู่ ณ ตอนเนี้ย คือเราทำมานานหรือยังครับ? ถึงมีอาการที่จะหมดไฟอะครับ
อืม ก็ทำมานานแล้วนะคะ แบบนานเลยล่ะค่ะ แล้วก็เหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราต้องทำเยอะกว่าปกติด้วยอะค่ะ เหมือนต้องรีบปั่นให้ครบเลยแบบ
อืม
เยอะกว่าปกติมาก ๆ แล้วก็เลยแบบเครียดเหมือนล้ามาก ๆ เลยอะในแต่ละวัน แล้วก็มันบวกกับเลิกดึกด้วยอะค่ะ บางทีก็กระทบกับการนอน เพราะว่าเหมือนต้องตื่นเช้ามาทำต่ออะค่ะ เลยอยากจะมาขอคำแนะนำตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ?
อืม โอเคครับ แต่ว่าต้องขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเนาะว่า เอ่อ เรามีสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ? อ่า อยู่ที่นอกบ้านของเรา อยู่ที่นอกที่ทำงานของเราตอนเนี้ย มันค่อนข้างที่จะโอเคไหม? หรือว่าคนในบ้านของเรา คือมีการแบบ Toxic หรือเปล่า? หรือว่า ว่าเราไหมน่ะครับ?
อือ อือ อืม จริง ๆ แล้วอะค่ะ คนในบ้านเนี่ย ไม่ ไม่ ไม่มีแบบ ไม่มีผลในการทำงานของเราเลย ไม่ ไม่ได้ว่าเข้ามาก้าวก่าย หรือว่าแบบมาเกี่ยวข้องเลยนะคะ แต่เหมือนกับงานของเราอะค่ะ มันเป็นงานที่เหมือนต้องใช้สมาธิเยอะมาก ๆ ต้องแบบหลีกห่างมาจากภายนอกเลยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอเราต้องมาอยู่คนเดียวในห้อง แล้วก็นั่งทำงานไปอะเกิดความรู้สึกแบบเบื่อ แล้วก็หมดแรงได้อะค่ะแบบอยากจะ เฮ้ย มีเวลาจะได้คุยกับคนในบ้านด้วยอะค่ะ เลยอยากจะเหมือนบริหารจัดการเวลาการตรง ทำงานตรงนี้ให้มันดีขึ้นน่ะค่ะ
อา อือ อืม ครับ แล้วทีเนี้ยเราพอที่จะมีวันหยุดบ้างไหมครับ? แบบ โอเคแบบอย่างน้อยได้ไปคุยกับเพื่อนที่รู้ใจหรือคนที่รู้ใจของเรา เพื่อจะได้ผ่อนคลายอะครับ อืม พอจะมีวันหยุดบ้างไหมครับ?
อืม มีค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่ารูปแบบการทำงานของเราอะ มันไม่ได้มีตารางที่แบบฟิกซ์ตายตัวเนาะว่า เฮ้ย ต้องทำตลอดเลยนะ แต่เหมือนช่วงเนี้ยเราเองก็ร้อนเงินด้วยอะค่ะ ก็เลยเหมือนอยากทำเยอะเป็นพิเศษให้ ให้เราแบบ อ่า มีรายได้มาชดใช้กับสิ่งที่เราใช้ไปอะค่ะ ก็เลยเหมือนต้องเร่งมาก ๆ อะค่ะ
อืม อืม ครับ ก็แปลว่าคือตอนเนี้ยไม่มีวันหยุดเนาะ แล้วก็อาจจะทำงานตลอดทั้ง 7 วัน อ่า อาจจะทำงานประมาณสัก เอ่อ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน หรือเปล่าครับ?
อืม ปะ ใช่ ๆ ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็มันไม่ได้เป็นเวลา เหมือน เหมือนบางทีมัน มันแล้วแต่เราอะ อารมณ์แบบเบื่อเกินเราก็หยุดกลางคัน แล้วก็บางทีก็แบบกระตือรือร้นเกินไปก็ทำไปเยอะเลยอะค่ะ เลยอยากจะมาแบบจัดการตารางให้มันแบบดีมากขึ้นน่ะค่ะ เพราะรู้สึกว่า เราไม่ค่อยแบบมี ล มี มี มีแบบว่าระเบียบตรงนี้เลยอะค่ะ
อืม อ๋อ ครับ แล้วทีเนี้ย คำถามถัดมาก็คือ อ่า คุณมีการแบบหยุดพักระหว่างทำงานไหมครับ? เพื่อผ่อนคลายจิตใจบ้าง หรือว่าให้เหยียดแข้งเหยียดขา ยืดเส้นยืดสายบ้างครับ?
อืม จริง ๆ ก็มีค่ะ แต่บางทีอะ แต่ช่วงนี้ อย่างที่บอกไปเลย คือช่วงเนี้ยเราไม่สามารถหยุดได้เลย เราต้องทำอย่างเดียวเลยค่ะ แต่ก่อนหน้าเนี้ย ช่วงที่ไม่ได้เร่งเนาะ ก็มีเวลาบ้าง แต่ช่วงนี้คือแบบว่าต้องรีบทานข้าวมาทำงานนะ แล้วก็บวกกับ เรียนด้วยอะค่ะ เหมือนต้องแบบนอกจากทำงานแล้ว เราก็ต้องไปให้ความสำคัญกับการเรียนอยู่ด้วยอะค่ะ เลยต้องทำ 2 อย่างไปพร้อมกัน แล้วก็เหมือนค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อืม ครับ ก็ยังไง เป็นกำลังใจให้นะ เพราะว่าเราทั้งทำ สอง อาชีพน่ะ ทั้งเป็นนักเรียน นักศึกษา แล้วก็ทำอาชีพเสริมด้วยการหารายได้ เพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินมากเพียงพอน่ะครับ ถือว่า เป็นเด็กดีแล้วครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ อืม ถัดมาก็คือผมอยากให้ เอ่อ ลดเวลาในการทำงานลงสักเล็กน้อยครับ ก็คืออยากให้หยุดพัก อ่า เป็นเซตก็ได้ครับ หรือว่าหยุดพักระหว่างทำงาน เพื่อคลายความกังวล ผมรู้สึกว่า คุณน่าจะกดดันเกินไปในระหว่างที่ทำงานครับ เพราะว่ากลัวมันเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาว ก่อนสิ้นปีเนี้ยครับ เดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะ อ่า เกิดอาการ เบิร์นเอาต์ ขั้นรุนแรงนะครับ แล้วไม่สามารถที่จะทำ อ่า ทำงาน หรือว่าทำโพรเจกต์ต่อไปในอนาคตได้ครับ ก็อยากจะให้เพลา ๆ ลงหน่อยครับ มีความยืดหยุ่นกับตัวเองบ้าง ก็เข้าใจอยู่นะว่า ตอนเนี้ยเขอะ เอ๊ะ เอ่อ ร้อนเงินอยู่ แต่ว่าคือ แล้วก็ พยายามที่จะบริหารจัดการชีวิตให้ดีด้วยครับ คือเรื่องสุขภาพต้องมาก่อน นะครับ
ได้ค่ะ อืม ช ใช่ค่ะ โอ้ ขอบคุณค่ะ อืม อือ อืม อืม อืม อืม <chuckles> ค่ะ อ๋อ อา ได้ ได้ค่ะ โอ้โฮ อยากบอกว่า ใช่เลยค่ะ คือเวลาช่วงไหนที่เราแบบ <tsk> อยากได้เงิน อยากทำเยอะ ๆ อะ เราจะไม่โฟกัสกับเรื่องสุขภาพเลยค่ะ เราจะปล่อยปละละเลยตรงนี้ไปมาก ๆ แบบนอนดึกมาก แล้วก็ตื่นเช้ามากด้วยอะค่ะ บวกกับบางทีอะก็ทานอาหารไม่เป็นมื้อด้วย ก็เลยแบบว่าพอมาคิด ๆ ดูมันค่อนข้างจะหนักเลยค่ะ แล้วเริ่มรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยเหมือน เมื่อก่อนก็เบื่อนะคะ แต่ช่วงเนี้ยจะเหนื่อยง่าย ล้าแบบล้ามาก เพราะว่างานน่ะมันต้องโฟกัสกับหน้าจอด้วยอะค่ะ ก็เลยแบบเริ่มรู้สึกว่า เริ่มมีปัญหาเรื่องสายตานิดหนึ่ง เมื่อก่อนน่ะค่ะ คือสายตายังปกตินะคะ มองชัดเลย แต่เดี๋ยวเนี้ยเริ่มรู้สึกว่า พอทำงานแบบติดต่อกันมาก ๆ เนาะ เริ่มแบบมองลาง ๆ ไกล ๆ เลข ตัวเลขไกล ๆ อะ เราเริ่มมองไม่เห็นแล้วอะค่ะ
อืม อืม ครับ เนี่ยแหละครับ คืออาการเหนื่อยล้าทางสายตา ทางที่ดีคุณน่าจะหาแว่นกรองแสงสักอันเนี่ยมาใส่เพื่อ อ่า ลดแสงสีฟ้าครับ เดี๋ยวมันก็จะช่วยได้เองครับ แล้วก็เรื่องสายตานี่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเหมือนกันนะ เราไม่ควรที่จะใช้งานมันหักโหมมากเกินไป ก็อาจจะหาตัวที่มันเป็น เซฟตี แว่นสายตาดี ๆ หน่อยเงี้ยครับ ราคาไม่แพงนะครับ อันละไม่เกิน 500 บาท ก็มีขายตามท้องตลาดนะครับ แล้วเอาลองมาใช้ในงานดูก่อนก็ได้ครับ มันอาจจะช่วยซัปพอร์ตในเรื่องของสายตาของเราให้เยอะ ๆ ครับ ถัดมาก็คือ อ่า ผมก็อยากให้มีการ อ่า ยืดเส้นยืดสายระหว่างที่ทำงานก็ได้นะ คือมันใช้เวลาไม่นานครับ ไม่เกิน 2 นาทีอะครับ คืออาจจะ อ่า เหยียดขาบ้าง เหยียดแขนบ้าง ให้มันเกิดการผ่อนคลาย ให้สมองได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นน่ะครับ แล้วก็คลายความกังวล คลายความดันอยู่ในร่างกาย คลายแบบ อ่า ความดันเลือดน่ะครับ อยู่ในร่างกายน่ะครับ ก็จะทำให้รู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นน่ะครับ ก็จะประมาณนี้เลยครับ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม อืม ได้ค่ะ อืม อืม อืม อืม อืม ได้ค่ะ ได้เลยเดี๋ยวน่าจะต้องไปหาแว่นตากัน เอ๊ย แว่นตากันแสงสีฟ้าจากหน้าจอแล้วเนาะ ฟังดูแล้วน่าจะหาได้ง่าย แล้วก็งบประมาณก็ไม่ต้องเยอะด้วย อีกทั้งแบบ โอ้โฮ อาการมันเริ่มหนักขึ้นทุก ๆ วันแล้ว เดี๋ยวต้อง ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ก่อนแล้วค่ะ แล้วก็อีกทั้งแบบว่า อะ อย่างที่คุณบอกเนาะแบบไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากเกินไป มีเวลาให้ตัวเองหยุดพัก แล้วก็มาโฟกัสกับสุขภาพของเราเป็นหลักด้วย ได้ค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวจะลองทำตรงนี้ แล้วก็หนึ่ง อีกหนึ่งอย่างอะค่ะ คือเราอะเป็นคนที่จัดการตารางเวลาการทำงานไม่ได้เลยค่ะ อยากจะให้ตารางอะมันเหมือนเท่ากันทุกวันเลย อะ อย่างวันนี้ทำเวลานี้ เวลานี้อะค่ะ มีเทคนิคที่ช่วยจัดการบ้างไหมคะ?
อืม ครับ จริง ๆ แล้วมันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนเนาะ เพราะว่าคุณอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านน่ะครับ เท่าที่ฟังมาน่าจะเป็นอย่างงั้น แล้วคือบางคนน่ะอาจจะทำได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน หรือ 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 7 วัน อะ ถูกแล้ว หรือบางคนอาจจะทำได้ 10 ชั่วโมงต่อวันงี้ครับ ก็ต้องลองสังเกต หรือว่าลองทด ทดลองดูก่อนน่ะครับว่า ตัวเองไหวแค่ไหนนะครับ ตัวเองอาจจะเริ่มต้นแค่ประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวันก่อนก็ได้ครับ มันอาจจะได้ผลก็ได้ครับ อืม ๆ ครับ
อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ได้ค่ะ ฟังดูน่าสนใจมาก ๆ เดี๋ยวน่าจะต้องแบบไปลองปรับดูเนาะ ได้เลยค่ะ แบบตั้งเวลาที่ไม่ต้องสูงมาก เอาเวลาเหมือนมาโฟกัสกับร่างกายของเราด้วยเนาะ แบบอย่า อย่าโลภเกินไป ได้ ๆ ๆ ค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องลองแหละ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าเหมือนเราอะเป็นคนที่แบบว่า พอมันทำงานหนักเนาะ ก็ไม่ได้โฟกัสกับเรื่องอาหารการกินน่ะค่ะ เลยแบบกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไปเยอะมาก ๆ เลยค่ะ ตรงนี้พอมีเทคนิคที่จะช่วยให้เราแบบ ถึงแม้ว่ามีเวลาน้อยอะ ยังเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยไหมคะ?
อืม อืม ครับ ถ้าเรื่องอาหารเนี่ย มันก็ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับ การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ต่อวันเนี่ย อันนี้คือยิ่งจำเป็นไปใหญ่เลยครับ ก็อยากให้ลองหาเมนูที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ทำไม่ค่อยยากอะครับ อย่างเช่น เอ่อ ทอดไข่ก็ได้ อา ทอดไข่ใส่ใบชะอม อย่างงี้ครับ ถือว่า เป็นเมนูง่าย ๆ แต่ว่าก็มีพวกวิตามินเยอะเลยนะ แล้วก็มีไฟเบอร์อยู่ในตัวด้วย คือทุก ๆ คนก็สามารถกินได้เหมือนกัน หรือว่าอาจจะเป็นเมนูอย่างอื่นก็ได้ครับ อย่างเช่น อ่า เป็นเมนูที่คุณอาจจะเคยชอบทานมาก่อนน่ะครับ ต้องสอบถามก่อนว่า คุณชอบทานเมนูอะไรบ้างครับ?
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม จริง ๆ แล้วอะ ต้องบอกเลยว่า เราชอบทานเหมือนพวก เอ่อ แกงจืด ไข่เจียว หรือว่าจะเป็นเหมือนแบบอาหารง่าย ๆ อะค่ะ หรือจะเป็นเหมือนพวก จริง ๆ อาหารตามสั่งก็ได้นะคะ เหมือนพวกแบบจานเดียวไปเลยที่ง่าย ๆ แต่พอเรามีเวลาน้อย เราจะเหมือนไปแบบเซเว่น สั่งออนไลน์ง่าย ๆ เลย แล้วก็เหมือนที่บ้านเนี่ยค่อนข้างออกจากตัวเมืองนิดหนึ่งด้วย เลยทำให้แบบว่าตัวเลือกร้านอาหารดี ๆ อะมันมีน้อยอะค่ะ ในฟูดดิลิเวอรีอะค่ะ
อืม ครับ งั้นเราสามารถที่จะทำอาหารทานเองได้ไหม? อาจจะทำให้เป็นตอนเช้าก็ได้ครับ แล้วก็แบ่งไว้กินตอนเที่ยง แล้วก็ตอนเย็นน่ะครับ
อืม อืม ได้ค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องแบบวางจัดการเวลาตารางงานให้ดีเนาะ แล้วก็ลองหาตารางทำอาหารเองตอนเช้าได้เลยค่ะ น่าจะน่าสนใจเลย แล้วถ้าเกิดว่าเราเหมือน เหมือน อะ เรื่องอาหารได้แล้วค่ะ คลายเครียดแหละ แล้วแบบเนี้ยอยากจะรู้เลยค่ะ ถ้าเราเหมือนให้เวลากับการนอนมากยิ่งขึ้นน่ะ เราอยากจะรู้ว่า มันจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมคะ?
อ๋อ แน่นอนครับว่า การนอนนี่ถือ ถือเป็นเรื่องสำคัญเลยครับในชีวิตของ เอ่อ วัยทำงานครับ เพราะว่าถ้าเรา เอ่อ นอนไม่เพียงพอ แล้วเราตื่นมาทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีการเหนื่อยล้า ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับหรือบางทีก็อาจจะทำงานได้ อ่า เพียงแค่ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อวัน แล้วต้องไปพักผ่อนแล้วครับ หรือบางทีอาจจะทำให้ผลงานออกมามันไม่ค่อยดีเท่าไรน่ะครับ ซึ่งการนอนเป็นอะไรที่สำคัญจริง ๆ นะครับ พยามให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนเยอะ ๆ ครับ นอนให้มีประสิทธิภาพ แล้วก็ตื่นมานี่ก็ต้องสดชื่นนะครับ ประมาณนี้เลยครับ
อืม อืม <clears throat> อืม อืม ค่ะ อืม อืม ได้ค่ะ โอ้โฮ ได้เลยเดี๋ยวน่าจะต้องไปโฟกัสกับการนอนให้ดีมาก ๆ ขึ้นเนาะ วันนี้เราต้องบอกเลยค่ะว่า เรารู้สึกเหมือนคลายกังวล แล้วก็ลดความเครียดไปเรื่องแบบว่า การทำงานเยอะ ๆ มากเลย เหมือนเราต้องกลับมาโฟกัสกับสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะ โฟกัสกับความสบายใจของตัวเอง ได้ค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องนำเทคนิคที่คุณแนะนำแต่ละอย่างเนี่ยไปลองปรับใช้แล้วนะคะ วันนี้นะคะก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ คือเวลาที่เรารู้สึกหมดไฟเนี่ย ก็อยากจะให้หากำลังใจจากคนรอบข้างบ้าง ไม่ใช่ว่ารู้สึกจะอดอู้กับตัวเองครับ คือ ค คนรอบกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ยังไงก็ลองให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านั้นดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
อืม อืม ค่ะ สวัสดีค่ะ